Ah, hello magandang tanghali.
Hello, magandang tanghali.
Kamusta ka naman ngayon?
Okay lang kahit mainit ang panahon ngayon. Ikaw?
Okey din lang, ah, kakain lang. Kahit na sabi mo nga mainit ganun. Ikaw ba, kumain ka na?
Oo. Oo, nag-brunch kanina.
Ah, okey. Ah, may tanong pala ako sa’yo.
Oo.
Ah, paano mo nakikita ang hinaharap ng teknolohiya sa Pilipinas?
Ah, sana ano sana mas ah, umusbong. Alam ko medyo hindi pa tayo katulad sa mga ibang bansa na mas ah, develop ganyan o mas a-advance na. Pero sana mabigyang pansin din para naman makatulong sa lahat lalo sa mga kabataan. Kasi para palagay ko sa ngayon hindi pa tayo yung maaaring meron na pero hindi pa ganun ka advance. Ikaw ba?
Oo nga. Oo. Oo, tama. Tama yung sabi mo, yung ngayon nga, yung teknolohiya natin parang ‘di pa ganun ka-advance kumpara dun sa mga ibang bansa. Pero, ah, sa tingin naman parang medyo malayo na yung narating natin ‘di ba kumpara dun sa dati. Parang kasi ngayon, meron na tayong mga ano ‘di ba, yung mga internet tsaka mga, ah, kom yung mga komunikasyon natin sa internet na lahat, ‘di ba? Mga Messenger nalang tayo imbis na nagte-text or tumatawag gano’n tapos, ah, yung mga ano ngayon, uso rin ‘di ba, yung mga online app na lang ginagamit sa lahat, mga shopping, pati yung mga pagkain pagpa nagpapa-deliver nalang imbes na lalabas ka pa, ‘di ba. Tapos yung, pagka bumibili ka online, ah, may mga discount pa mas mura kaysa sa ‘pag pupunta ka sa mga mall ganun, kaya mas maraming gumagamit ‘di ba?
Oo. Ah, oo. Oo. Oo. Oo. Oo. Totoo at 'tsaka alam ko, 'di ko alam kung saan ba, pero parang meron din sa mga fast food yung parang, <sniffs> ah, trol trolley na siya na lang yung nagdadala ng mga pagkain na sine-serve sa mga kumakain, sa mga customers, ayu 'lam ko oo, alam ko may ganun na rin tayo, <sniffs> kaya yun.
Oo. Oo, parang robot.
Ah, sik Oo.
Sa tingin mo anong, anong klaseng mga teknolohiya yung mga maaaring makaapekto sa buhay ng mga Pilipino sa susunod na 10 taon?
Sa ngayon, medyo alam may mga na-encounter na rin tayo AI gan'yan. Ka alam ko pag nag-apply nga ng trabaho minsan, AI yung kausap mo parang sila na yung nag aano, nag-i-interview ng una. Oo, may gano'n na sa unang, unang interview sa iba ha? Hindi sa lahat pa, maaari na gamitin din yung gan'yan. Ah, sa mga 'yon, sa mga ibang pag mag-apply ka, yung unang, <sniffs> 'pag nag-apply ka tapos may unang tao ka makakausap, unang interview mo AI na parang tao rin talaga. Um, na nung may na-experience ako na gan'yan kasi, na akala mo tao siya talaga pero AI dahil ano, hi yung kumbaga yung sasabihin mo kasi parang naiisip ko baka yung sabihin ko paka parang kasi may na ka ano, feed naman na sa kanyang mga talagang tanong lang. Hindi parang naano niya talaga rin. Kung baga naa-acknowledge yung mga sinasabi ko rin na sagot na para talaga naiintindihan niya ako bilang tao. Sa palagay ko yun, maaaring gano'n. <sniffs> Ah, kasi ayun 'pag baka mas madali na rin silang maka-apply o kahit sa mga customer service ata. Um, 'pag may kailangan kang tulong imbis na itawag mo, baka pwedeng yun na, meron ka na lang i-cha-chat. Oo, ganyan. Ikaw, ano kayang teknolohiya ang pwedeng makaapekto sa buhay ng mga Pilipino?
Oo, tama. Talaga. Oo. Oo. Oo. Hindi pala. Oo. Oo nga. Mm. Mga AI na. Oo. Ah. Ah, oh ta tama yung sinabi mo do'n kanina tungkol sa AI kasi yun talaga yung umuusbong ngayon, ah, sa panahon natin 'di ba? Pero hindi ko alam yung sinabi mo kanina minsan sa mga interview may AI na gano'n kasi mat matagal na ako hindi naka-interview dun sa trabaho ganon. Pero yun nga, sa tingin ko nga yung AI talaga yung pinaka, ah, pwedeng mangyari sa future 'di ba, kasi yun yung parang dine-develop nila ngayon tapos marami siyang mga application na kung saan-saan, hindi lang dun sa mga tao, tapos minsan pwede rin dun sa mga ano 'di ba, yung mga pag-automate nung mga ginagawa ng mga tao, tulad nga nung sa mga ano, yung sa mga tawag ganun sila na yung gumagawa nun, tapos minsan yung mga mga report 'di ba pwedeng ipagawa mo rin sa AI tapos yung
Oo. Oo, may ganun. Oo. Oo. Oo. Oo.
mga bagay na yung paulit-ulit na ginagawa ng mga tao pa i-ano mo lang sa AI siya na yung gagawa lahat, kaya yun talaga yung ano malaking makakatulong sa atin sa hinaharap.
Oo. Totoo 'yan. At tut sabi mo nga yung pagtulong, ano pa'no kaya makakatulong ang teknolohiya para masolusyonan naman yung mga problema natin gaya sa edukasyon o kaya kalusugan?
Ah, oo, mara malaki rin yung tulong ng teknolohiya diyan sa ano, sa edukasyon tsaka sa kalusugan, kasi sa kalusugan ‘di ba meron yung mga ano parang mga robot na ginagamit nila sa pag-oopera 'di ba, yung mas mas maayos yung mga ano nila, yung ma pagtatahi ganun tsaka yung yung mga hindi kaya ng tao, yung mga sobrang liit gano'n, kayang kaya ng mga robot, 'di ba. Ikaw ba, sa tingin mo anong mga makakaton
Oo. Oo. Oo. Oo. Oo. Yun din nai yun din sa kalusugan syempre habang nagda habang naano tayo, napupunta tayo sa hinaharap, eh, malaking tulong kung magkakaroon din ng mga yung mag-aadvance din yung teknolohiya sa kalusugan para yun, ah, baka mas madiskubre nila kung ano yung pwedeng makapagpagaling sa sakit ng mga tao, ta’s yung nabanggit mo nga, yung mga pwedeng tumulong sa kanila sa, uri ng robot para yung mga hindi kaya ng mga tao, eh, pwedeng magawa nila na ano pa rin naman, na syempre na may kumbaga tama parin naman. At sa edukasyon naman, ah, alam ko yun yung na ano na rin talaga, malaking tulong na yun sa mga mag-aaral dahil, ah, mas marami silang malalaman o kaya baka, ah, ano din ma yung mga gagamitin nilang mga gadget ganiyan o kaya baka pwedeng, ‘pag, um, sa mga malalayong lugar ko yung mga dinadayo pa talaga yung mga paaralan, baka pwede na silang matuto sa bahay kung may sapat na ano.
Oo. Oo. Oo, tama. Yung Oo, yung mga liblib na lugar na hirap silang turuan gano’n, kasi sabi mo nga ngayon 'di ba, uso na yung mga online classes 'di ba, hindi na kailangang lumabas ng bahay ganun, kaya malaki rin yung natulong nung teknolohiya sa edukasyon kasi natutulungan yung mga estudyante 'di ba, na katulad ngayon pagka may kailangan silang, ah, i-research, yun parang nasa YouTube na lahat, hindi na kailangan pumunta sa library 'di ba?
Oo. Oo. Oo. Oo. Totoo, kahit sa YouTube meron ga nga din yun, mga yung mga kahit mga, um, yung mga lesson din kumbaga, kahit kaya kahit batang-bata pa lang maaari na rin silang matuto sa mga video sa YouTube, oo.
Oo. Oo, pa kahit mga Google ganun pagka may tanong ka, i-Google mo lang kita mo na agad yung sagot 'di ba, tapos pagka may mga, ah, pagka may mga hindi ka maintindihan dun dun maghanap ka ng mga video 'di ba, ma ma madaming nagtuturo na hindi na kailangan la lalapit ka sa teacher lagi or dun s pupunta ka sa mga library.
Oo. Totoo, totoo baka 'di na nga ata masyadong nagagamit din ang mga library ngayon gawa ng mer 'yon nga ang dali-dali nang makakuha ng impormasyon <sniffs> oo.
Oo. Online na. Tapos yung mga ano pa 'di ba minsan pagka, pupunta ka ay pagka, ah, gagawa ng lesson plan yung mga teacher 'di ba dati, yung yung sulat pa nila sa sa manila paper or sa kartolina, naabutan mo ba yun?
Oo. Oo, ay, oo. <chuckles> Tapos kailangan pang ilagay sa black blackboard pa nga nun, eh. Oo. Tama.
Oo, 'di ba ngayon projector na lang. Oo. 'Di ba? Tapos ngayon, parang i mag-e-edit ka na lang sa laptop, projector na lang dahil madali na lang siyang ano, ah, palit-palitan kung may makita ka man na mali, hindi katulad dati pagka may mali dun uulitin niya 'di ba, ka kaya, sayang sa oras.
Oo. Uulitin. <chuckles> Oo, ngayon, naka-PowerPoint, pwede mo nang ipa i-gano'n, i-presenta ng naka-gano'n na tama, ah. <sniffs>
Oo.
Oo. Ah, ak pero, ano kaya ang mga hamon na pwede nang maranasan natin sa paggamit ng teknolohiya dito sa bansa?
Tapos 'di ba pag o sige, go. Hmm, oo nga, siyempre, sabi mo nga, yung may mga liblib na lugar, di ba, siyempre, mahirap silang mapuntahan nung mga teknolohiya at mahirap silang magkaroon ng access dun, kaya dapat siguro, ah, unahin yung silang i-angat muna para magkapantay-pantay muna lahat, di ba?
Oo. Totoo. Oo. At tsaka isang hamon, siyempre yu yung budget. Siyempre, mahal kung mag mahal talaga naman, mahal naman ang mga pag-invest sa teknolohiya. Kumbaga, kakailanganin ng malaking pondo para diyan, at yung mga tapos, bukod pa dun, yun nga, siyempre, yung tuturuan mo din, lalo yung mga hindi naman sanay sa na gumamit ng teknolohiya, oo. Ah, yun, baka kakailanganin din ng gabay dun, yun nga, tsaka sana yun din yung dahil nga, kadalasang gagamit ng internet diyan, dapat talagang malakas din, malakas yung ano natin lagi, ang ating connectivity. Oo, ayan. We
Oo nga. Ay, oo. Ay, oo, tama, tama. Hindi. Oo, hindi yung basta nakakonekta lang, dapat dapat malakas nga, tama. <chuckles>
Aba, ay. Oo. oo, ayun.
At tsaka dapat nga'y tulungan muna yung mga ano, yung mga liblib na lugar ‘di ba, yung mga basic na ano, katulad yung iba ‘di ba marami pang mga lugar na ano ata walang kuryente, ‘di ba dapat unahin nila ‘yan 'di ba pa yung mga magka-access sila sa mga gano’n, tapos tsaka sila magkakaroon ng mga internet, tapos mga gadget 'di ba para, ah, umangat din sila tapos tsaka natin i-develop yung mga, ah, susunod pang teknolohiya tapos para makarating din sa ano, sa mga liblib na lugar.
Mm. Oo. Oo. Oo. Totoo, dapat talagang sila yung i-prioritize ba na kasi nga yun, ah, hindi parang, hindi 24 hours ang kanilang kuryente, minsan wala, minsan meron. Kaya sana maayos din muna yun. Oo, para rin baka para pwede na dun is isunod yung pag-ano nila pag, ah, sa teknolohiya na aspeto.
Oo. Oo nga. Oo, kaya, yun nga sa sa tingin mo ba yung mga probinsiya handa na dun sa mga ano, pagbabago para sa teknolohiya?
Ah, palagay ko 'yong iba siguro, pero marami pa ring hindi dahil 'yon nga kung sa siyudad kasi ano, eh, siyempre tayo talagang madali na 'yong access natin. Sa kanila kasi 'yon nga nabanggit mo 'yong mga hindi naman lahat laging merong tuloy-tuloy na kuryente, kumbaga dapat yun muna yun muna ang ayusin para na rin ano, maging handa sila sa ano teknolohiya na ilalagay doon.
Oo. Oo nga. Oo, tama dapat nga meron muna yung mga ano mga basic, 'di ba? Hindi naman pwedeng bibigyan mo ng mga robot 'di hindi nila alam yun, 'di ba? <scoffs> Dapat nga masolusyunan muna yung mga ano, yung mga basic na pangangailangan nila tapos pagka gano'n 'di sunod-sunod na yun, 'di ba? Kasi syempre pag nagsimula dun, 'di makita magkakaro'n ng access na dun sa ano, kunyari sa internet makakita nila yung mga nangyayari sa ibang parte ng Pilipinas or sa ibang parte ng mundo, eh, 'di yun makikita nila yung mga ano pwedeng mangyari 'di siyempre magpu-pursue na rin sila dun, 'di ba?
Oo. Totoo. Oo. Oo. Oo, totoo. Kaya ayun, ang ang ano sana maging isang ano rin 'yan, ah, maging programa ng gobyerno na tapos laanan nila rin talaga ng oras, ng panahon kasi hindi rin madali dahil mag talagang aanuhin din. Parang matagal, dapat talagang pagpaplano at pagproseso. Oo, tsaka siyempre, 'yon nga, kailangan nila ng pondo para diyan.
Oo. Tama, matagal nga. Ay, oo. Oo nga. Kaya't dapat din yung ano kasi yung mahirap din dun, minsan yung yung pagpunta dun sa mga lugar na yun, 'di ba. K kaya siguro kailangan din <chuckles> unahin din yung mga ano, yung mga kalsada gano'n 'di ba ba tapos maglalagay pa ng mga mga kable para dun sa mga kuryente, tsaka dun sa mga, ah, it mga internet gano'n kaya't in kaila pa kailangan pa rin yung ano, yung pisikal muna yung mauna na maayos nila, bago yung mga online, gano'n.
Oo. Oo. Oo, totoo, magsisim at tsaka magsisimula rin muna sa kanila din kung ano 'yon, 'yong sa mga LGU nila, yun muna. Kumbaga yun muna 'yong pagtuunan ng pansin ganiyan, um, para rin para unti-unti. Yun nga lang sana masimulan na, kasi kasi siyempre 'di ba, matagal-tagal pa 'yan bago mangyari, ayun sana maano, masimulan na rin.
Oo. Oo nga. Oo nga. M matat oo, matagal mukhang mat matatagalan nga talaga kasi ngayon pa lang, parang, m ano, eh, malayo pa talaga silang ano, eh, makaabot dun sa, a ah, sibilisasyon na m ano ng mga siyudad ngayon. Kaya dapat sana masimulan agad-agad para yun nga, ma ah, maka makaangat na rin sila, hindi na yung laging ganun na ano, yung walang kuryente tapos walang ano, 'di ba?
Oo. Oo. Oo, sa tingin ko naman kakayanin ng ano 'yan, ng bansa natin kung gugustuhin lang din natin, kasi yun nga, um, kaya na rin naman, kahit kaya na rin naman siguro natin makapagsabayan kapag ano, um, napaglaanan lang din ng pansin.
Oo nga, tama.
Oo, kasi ganun din naman yung nangyari sa mga ibang bansa, 'yan tulad ng Singapore, hindi naman sila ganun dati. Pagka ano, talagang naging maunlad na lang din sila, sa mga nagdaang ano, panahon.
Oo nga. Tama. Tama nga. Okey ma 'yan maraming salamat sa mga nabahagi mo ngayon. Ah, marami akong natutunan sa'yo.
Maraming salamat din sa oras mo. Salamat sa mga binahagi mo, ingat ka.
Thank you. Ingat.